Hum.
Que que você acha mesmo que a gente fosse ficar em casa, você você acha que a gente podia fazer uma começar essa eh, continuar essa tradição? Quando a gente comprar roupa, pra ficar pelo menos bonito pra gente mesmo, pra passar o Natal, comemorar o nascimento de Jesus? Aí ele falou: "Cara, super topo". <laughs>
Hã. E aí, como é que ele reagiu? Ai, que legal! Ele gosta de comprar roupa nova?
E ele, assim, é homem, amiga, ele não gosta muito de gastar, não se importa muito. Mas é aquela coisa, se ele fala, assim: "Se te deixa feliz, vamos fazer". Falei: "Tá bom! Mulher feliz, esposa feliz, vida feliz". <laughs> Aprendeu, amiga, aprendeu. E, tipo, assim, eh, a gente faz, entendeu. Ele a gente tá fazendo, só que a nossa tradição é, os os suéteres feios, né, o ugly sweater e, hum sim! Bastante, e a gente se diverte, amiga, comprando sweaters.
É, eu entendo, aqui é igual. Oh! Com certeza, esse homem, aí, é inteligente, hein. <giggles> Ah, sim, ugly sweaters, os americanos usam bastante isso, né. Não precisa não precisa ser feio, né, não precisa ser um suéter feio.
Precisa. Mas, tem cada um divertido, sabe, e a gente se diverte comprando aquilo, e e é uma tradição muito gostosa, porque você passa aquele tempo com a família. Aí, daí, a gente passa e todo ano é um novo, ai, não pode ser velho não, né? <laughs> não pode! Ai, eu tenho in inúmeros quando o ve o inverno chega, já tem um monte de roupa de frio, aí.
Hã. Uhum. E, aí, todo ano é um novo? Olha só, não pode repetir. E você utiliza esses ugly sweaters em outras épocas, hum, assim, que não seja sei lá, já passou o Natal ainda tá frio e você continua usando?
Daí Aham. Com certeza, amiga. Eu adoro sair combinandinho com ele. Adoro sair combinandinho de roupa, sabe?
Uhum. Ah, legal!
S super gosto. E a gente tem 2 cachorros, aí compra fantasia para os cachorros e compra gorros de Natal. <laughs> Compro, compro para os cachorros também. A aqui eu acho no Walmart, né, ou então eu peço pela Amazon, então é a
Isso que eu estava curiosa, que você disse que tinha 2. Você compra também pra eles? E onde que você acha? Oh. Nossa, tem na própria loja da Wal Walmart tem roupa pra cachorro?
Na própria loja tem, tem fantasias pra cachorro, tem aqueles gorros, assim, em vários tamanhos, aí como eu tenho um husky, a cabeça da husky é maiorzinha, né, e o o shih tzuzinho eu já, eh, tenho que encomendar.
Aham. Hã. Ah, é?

Mas é muito bom e, eh, são Aham.
Entendi. E aí fica eles deixam na na ah ah, você vesti-los?
Ai amiga, tem que colocar deixa, eles deixam. Roupinha, a Zoey, que é a minha cadela, fica um pouco assim: "Ai, que brega", ela olha assim, o hu o husky tem uma expressão facial, sabe. <laughs>
Hum. Ah, ela <laughs> ela não gosta. Tipo, "não estou gostando disso mãe".
Sim, ele olha assim ela olha assim e fala: "Ai meu Deus, que brega, meu Deus, eh, tanta família para para ser pega, eu fui pega por essa", né.
<laughs> <laughs> Aqui é brega, com esses ugly sweaters para cachorro, só falta isso. <laughs>
Sim, sim. E aí eu amo, é é a época que eu mais amo, é a época do Natal, porque me lembra tanta coisa. Exato, e dá para fazer tanta tra e dá para repetir tanta tradição, troca de presentes, decoração de Na
É gostoso, né. E tem tradição, também, de comida? Você trouxe a sua comida brasileira, a tradição, né, de comer peru ou o que que seja, do Brasil para os Estados Unidos?
Tem. Isso. Então tem, mas eu sou uma negação na cozinha, devo confessar.
Hum. E aí, como é que contém como é que mantém essa tradição de família?
O meu marido adora cozinhar. <laughs>
Oh, escolheu certo esse marido.
Nossa, ele adora. E como ele é sérvio, eu adoro também que ele traga, eh, algumas, ah, tradições do país dele, sabe. São 2 famílias completamente opostas, ali, de culturas, e às vezes eu faço um estilo de frango diferente, um peixe diferente, uma carne diferente, ele adora. Sim, s sim.
É. É legal misturar, né, a sua tradição com a tradição dele. Qual tradição, assim, dele que você que você trouxe bastante para vida de vocês 2 como casal?
Então, e as comidas, principalmente, né, eles têm um tipo de comida eu não sei nem explicar, mas eles têm um tipo de comida, de tempero muito, eh, diferentes, exóticos assim, eh, eles eles
Uhum. Tipo assim, é mais picante, é mais doce, é mais azedo?
É um pouco mais picante com doce, sabe. Eh, é um pão diferente isso mesmo, é um pão diferente, é uma é uma carne de porco diferenciada, é é mui eles gostam muito de porco. E falando de sim, e falando de tradição, eles têm, eh, o sérvio, ele começa beber muito novo, né, então a
Uhum. Ok, uma mistura dos 2. Uhum. Hum. Entendi, não sabia não. Tipo assim, sei lá, 10 anos já está bebendo?